Tabii ki. Ya, öncelikle yaşadığın bu durum gayet normal, doğal bir durum. O yüzden kendine çok fazla yüklenmene gerek yok. Eee, sadece belli teknik ve taktiklerle aslında, eee, bu senin, iii, yorgunluk, enerji hâlini, eee, geri getirebiliriz. O yüzden merak etme. Sadece birkaç soru soracaktım daha iyi analiz edebilmek için. Eee, mesela, eee, yorgunluğun ne kadar sürüyor? Eee, uyku sana yetiyor mu?
Evet. Hı hı. Ya şöyle, eee, b bazı geceler, işte, erkenden uyumaya çalışıyorum. Eee, hani, yatağa giriyorum, işte, her şey hazır, kendimi uykuya hazır hissediyorum falan. Ama, böyle, yatağa girdikten sonra bir türlü zihnimi kapatamıyorum. Yani o düşünce, eee, faslını kapatıp, böyle, uykuya dalamıyorum aslında huzurlu bir şekilde. Ya da böyle bazen, eee, uykuya dalsam bile, işte, eee, gece içerisinde, böyle, 2-3 kere falan uyanıyorum. Böyle bazı, işte, gecelerde, eee, çok geç saate kadar, eee, maalesef biraz, eee, oyun oynama, eee, problemim var ve geç saatlere kadar, eee, oyun oynuyorum. Eee, veya bazen telefonla, işte, çok, eee, video kaydırıyorum diyebilirim ve, böyle, bir şeylere dalıyorum aslında. Eee, ertesi gün de doğal olarak, işte, zihnim, eee, böyle, sersem bir halde uyanıyorum, yani o şekilde hissediyorum. Eee, ama mesela biraz aslında düzgün uyuduğumda da, böyle, sabah uyanınca bir enerji patlaması yaşıyorum. İşte, "Çok iyi uyudum, müthiş bugünüm falan, keşke her günüm böyle geçse." gibi. Yani böyle bugünleri biraz daha çok yaşamak istiyorum. Yani, böyle, eee, çünkü diğer günlerde daha gün başlamadan, böyle, sanki, "Gün ne sonu ne zaman gelecek, hani, ne zaman bitecek bugün?" gibi böyle bir, eee, böyle, bir gün böyle bir hissiyat yaşıyorum gün içerisinde. Yani o yüzden bu da böyle benim hayatımı da genel hayatımı çok etkiliyor. Hani, hiç yemek yemek istemiyorum, hiç işimi yapmak istemiyorum, işte, hareket bile etmek istemiyorum aslında bazen. Bu çok etkiliyor beni.
Hıı. Hıı. Hı hı. Çok normal. Hı hı. Hıı, anladım. Evet, aslında burada, eee, pek çok et etken var senin anlattığın. İşte, eee, çok geçe kadar uyumamak, sürekli telefonda bir şeyler kaydırmak. Eee, bunun, eee, sebebiyle tabii ki de, eee, aslında erken uyanamamak, güne erken başlayamamak, eee, senin enerjini düşüren şeylerden biri. Eee, aslında, eee, yani, eee, bunu belli uygulamalarla çok rahat bir biçimde halledebilirsin. Eee, çünkü, eee, sosyal medyayı engelleyen bazı uygulamalar var. Mesela, eee, 20 dakika, 30 dakikalık bir, eee, limit koyuyorsun o uygulamada. Eee, ondan sonra 30 dakika sonra o uygulama kapanıyor ve belki 1 saat boyunca, 2 saat boyunca o uygulamaya geri giremiyorsun. Evet, aslında ilk başta çok ürkütücü geliyor ama, eee, a yani seni bir anda o, eee, kaydırma ekseninden, sarmalından çıkartıyor, öyle düşünebilirsin. Eee, peki, eee, işin, eee, nasıl? Hani, eee, evden mi çalışıyorsun, ofise gitmene gerek var mı veya öğrenci misin? Onun dışında bir günün nasıl geçiyor
Doğru. A! Hı hı. Olabilir.